Also, es wäre natürlich schön, ne? Es ist natürlich ähm, wenn ich mir jetzt grad so denke, ähm, ja, dieser Apfelkuchen, den meine Mama macht, den heutzu heute noch ich mache den heute noch und, äh, natürlich wünscht man sich irgendwie, dass man das dann auch noch weitergibt, dass die Kinder das fortführen, aber im Prinzip müssen sie das selber wissen, ne? Es gibt es gibt so 'n Lieblingsgericht von meiner Mama äh, also von mir, was meine Mama macht. Das sind so Spinatpfannkuchen, die werden dann noch überbacken und, ähm, das ist was, äh, das liebe ich einfach, das ist mit Kindheitserinnerungen verbunden und das macht meine Mama heute noch immer für mich, wenn sie da ist, ähm, aber das ist jetzt was, wo meine meine Kinder beide nicht so nicht so gerne mögen. Das heißt, diese Tradition wird dann wohl irgendwann sterben, auf jeden Fall oder dieses Traditionsrezept, sagen wir mal so. Ja.
Mhm. Ja, klar. Okay. Mhm. Ah, ist ja schön. Ah. <snorts> Ja, okay. Ja, du sagst dann auch, da muss man nicht darauf pochen quasi, wenn es halt nicht mehr sinnvoll ist, dann, ne, muss das nicht. Ja, okay.
Nein, also ne, man kann das ja nicht erzwingen, ne? Also klar, freut man sich irgendwie, wenn die Kinder irgendwas auch toll finden und dann irgendwann weitergeben, aber ja, mein Gott, das ist äh, grade was mit Essen zu tun hat, ne, das ist ja echt, ähm, Geschmackssache und das kann man ja sicherlich nicht erzwingen.
Ja natürlich, natürlich. Ne, nicht wirklich, nicht wirklich. Da kann man wirklich nichts machen, wenn's halt einfach nicht schmeckt. Äh, hast du dann aber noch zum Thema dann noch was unbedingt, was du, äh, loswerden willst? Ansonsten würde ich sagen, war schon sehr schön.
Eben. Also, das Einzige, ähm, was ich was mir dazu noch einfällt, wäre einfach, dass ich es ich es jedem ans Herz legen kann, irgendwie vielleicht für sich auch klar, wie gesagt, man kann's nicht erzwingen, aber vielleicht für sich was zu finden, was man was man gerne macht und das dann einfach so auch so zu zelebrieren, weil es 'ne 'ne schöne Sache ist, also, weil es es kann ja auch was sein, was man einmal die Woche macht, ne, wie jetzt bei uns dieses Familienkochen, ähm. Ich finde, das das hat so 'n Stück von von zu Hause und und Gemeinschaftsgefühl, ähm, aber das ist wie gesagt, das ist sehr individuell. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, es mal auszuprobieren. <chuckles> Genau.
Mhm. Mhm. Ja, schon. Ja natürlich. Also, allgemein eine eine Empfehlung auszusprechen, sich einer Ess-Tradition zuzulegen. Ja, absolut absolut, das ist doch 'n schönes Schlusswort. Dann danke ich dir für das Gespräch, war sehr angenehm.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschau.